Mas, aí, se eu comparar a minha vida com a outra vida a vida de outros homens casados que vivem, em desespero silencioso
Uhum. Sim.
aí sim, eu vou dizer que a vida deles aqui é ruim. Então, é
É verdade, esse é um bom ponto mesmo. Bom, mas para qualquer coisa que você precisar, eu estou sempre por aqui, viu?
Na próxima vez que eu for no mercado, eu te ligo de novo.
Tá bom, quando eu estiver procurando a vaga.
Vou precisar. <chuckles> <chuckles> Exat Olha, apesar da brincadeira, muito obrigado. Essas coisas, realmente, so fazem parte da da vida do casal e é bom colocar para fora. É bom colocar para fora, a gente A chega um um um tempo que a gente não vê além dos nossos próprios erros, né. É bom ouvir a opinião de outra pessoa. Você tem razão. Obrigado, tá?
<laughs> Sim, de relacionamentos longos. Uhum. Com certeza. É verdade. Nada, tchau